Mh-mh. Diciamo ti è rimasta un po' impressa questa anche questa diciamo, scena in cui lei ti ha, in qualche modo, consigliato il libro da leggere. Cioè per esempio, c'è un mhmm, c'è stato un un momento preciso, non so, qualche lezione che ti ricordi o un un non lo so, che ha cambiato anche, mhmm, di questa insegnante, dico un consiglio, che però ha cambiato il tuo modo di vedere lo studio in generale, comunque la vita.
Mh. Ehi. Sì, sì, sicuro. <chuckles> Mh. No e me mi aveva tra mi aveva sì, <tsk> mi aveva trasmesso la passione per la letteratura, sia la prosa che la poesia. Poi ti faccio qualche ti lo posso raccontare qualche piccolo aneddoto, per esempio, io eh, senti. Allora, sai quando sei in classe devi andare in bagno devi alzare la mano, chiedere il permesso
Ha indirizzato un po'. Ah. Sì, dai. Sono curiosa, racconta. Certo.
io po io uscivo senza dire niente. Quella era era una <chuckles> una piccola lib <chuckles> una piccola
Ma come? E gli altri non erano un po' invidiosi, gli altri compagni, di questa tua libertà concessa?
<chuckles> Ma no! Or ormai lo sapevano che io avevo quel rapporto lì, quindi io quando dovevo andare in bagno, se mi capitava, mi alzavo e unda e uscivo <chuckles> e quello m me lo permetteva, poi
Così senza dire niente. Ah.
c'era anche la questione delle interrogazioni programmate.
Ah, le maledette interrogazioni programmate.
Eh, sì. Si faces si faceva si estraeva a sorte, in base alle date c'erano degli interrogati e io certe volte sottraevo il bigliettino dall'urna <chuckles>
<gasps> Oh, no. Cioè praticamente li li baravi, baravi.
<chuckles> Ma però poi alla fine dove sempre andare a fare questa benedetta interrogazione, e la facevo, quindi e prendevo anche dei bei voti. Poi
Ah dai, grande. <chuckles> Ti piaceva quindi comunque la letteratura. Diciamo in qualche modo ti trasmesso anche questa passione per la letteratura. Mh.
<laughs> Ma sai Sì, sì, sì. Lei con la sua gentilezza, la la sua preparazione e il s e il suo <tsk> amore per quello che faceva mi ha trasmesso veramente quella passione.
Mh.
Ehm, sì è sta è stato proprio un rapporto tra insegnante e studente molto imp molto formativo per me. Perché sentivo di essere responsabilizzato, potevo fare un pochettino quello che volevo, però poi alla fine dovevi insomma, ehm, i compiti in classe dovevi farli e le interrogazioni dovevi farle, non è che poi sfuggissi a a qu a quelle sca scadenze lì. Eh. <chuckles> Però lo ricordo con piacere.
Mh-mh. No, no, chiaro. <chuckles> Erto. No, no, no, capisco. Pers

Mh-mh.
Non ero proprio allineato al 100% con, ehm, uhm, il comportamento dei m dei miei compagni, ero un po' un discoletto. Lei però si fidava, e mi responsab mi aveva re mi responsabilizzava, <tsk> ossia mi concedeva un po' di libertà sap non era non era proprio severissima con me, mi concedeva un po' di libertà, pur sapendo che io poi avrei rispettato tutte le regole, insomma, della classe.
Okay. Ah. Okay, quindi era un po' il suo preferito, in qualche modo.
Sì, sì. Sì, perché eravamo c'eravamo simpatici entrambi insomma io io ero un ragazzino di 16 o 17 anni, lei era appena laureata, magari aveva, non lo so, <tsk> poteva avere 26 o 27 anni, un'età così più o meno, o 28.
<chuckles> Ah, quindi molto giovane, comunque. Per insegnare già al liceo. Ah.
Sì, sì, sì, era giovane era giovane, molto bella, e anche molto molto ap <tsk> cosa che mi aveva molto stupito rispetto agli altri insegnanti, era veramente appassionata al suo lavoro.
Mhmm, diciamo che è la cosa che ti è rimasta più impressa di questa persona è questo, da questo aspetto qua.
Po poi, mhmm, mi aveva consigliato una volta di leggere un romanzo, ehm, un un romanzo di uno scrittore francese esistenzialista che si chiamava Albert Camus, e, mhmm, mh, mi ave mi aveva detto: "Guarda, vai su in biblioteca e ti prendi questo libro, lo straniero di Albert Camus". E io l'avevo letto quel libro, ed era m mi era molto piaciuto e mi avev <tsk> mi aveva fatto piacere che lei mi avesse consigliato, diciamo, un libro così importante per me.
Mh-mh. Ah, bellissimo, lo conosco. È un bel libro. Concordo.